あ、そうですね。また季節が変わったら、雰囲気も変わりそうだから行きたいな。でも、なんかいい思い出だったいい思い出ななので。<laughs> だ誰か連れて行ってあげたいなと思います。うんうん。
うん。 うーん。うーん。確かに。 き 季節が変わるとなんか、かね、風景が変わって、また印象が変わりますよね。
うんうんうん。そうですね。
じゃ、そその旅でなんかちょっと困ったな、とかいうことは全然なかったんですか？
ああ。どうだろう。かうーん、なんかあったかな。帰りは雨だったような気もする。<giggles>
あ。 それは、えっと、そこまで、現地まではお車で行かれたんですか？
現地まで、はい。プールまで行って。帰り帰り、急に雨が降ってきたような気がする、確か、うん。
あ、じゃあはいはい。 あ、そうなんですね。でも、最後、車だとそこまで困らなかったっていう感じですかね？
うーん。 こまらそうですね、はい。困ったことをなんか思いつく覚え覚えてないな。それぐらい
うーん。ああ。 うーん。 じゃあ、やっぱ印象深いのは、その、諏訪大社のあの、素晴らしさとか街の散策でサプライズがあったっていうことなんですかね？
うんうん。う。街のはいはい。そうですね。
うーん。
まあ、諏訪の街自体を満喫できたのが、まあ、全体的に良かったのかな。まあ、一番印象に残るというよりは。
はい。 うーん。 はい。えっと、ご飯もその辺で食べたんですか？
うんうん。 あ、そうですね。さ何食べたっけ？えっと、蕎麦屋さんでお蕎麦を食べたかな。やっぱり、あの、長野って
うん。 お蕎麦有名ですよね。うん。
お蕎麦が有名なので。ほんとに、もう、でも確かもう、ぎりぎりぎりぎりだった気がする。もう、お蕎麦ぎりぎり残ってるぐらいの。<chuckles> 今日の分。最後はそんな感じでした、確か。<chuckles> うん。
ああ。 ああ。今日の分、最後だよぐらいの。 うーん。あ、じゃあ、お蕎麦を堪能されて。
感動しましたね。
うーん。他になんか印象的だったことありますか？
かも あと印象的だったことはそうだ、あ、あと、すわ諏訪湖も。この湖畔もちょっと。あ、そうだ、諏訪湖の湖畔で、お散歩したり
はい。 うん。 ええ。
お散歩しましたね。ちょっとなんか、スーパーでお惣菜かなんかを買って、お惣菜と。ね、私は運転してたんですけど、友達は、ビールビールを買って。<giggles>
うーん。 はい。 あ、そこでちょっと宴会みたいなことをされたんですか？
はい、しましたね、そういえば。思い出しうん。
ああ、なんか、こう、湖の周りはちょっとゆっくりできるような場所があるんですか？
あ、そうですね。芝生が植わってて。なんか公園みたいになってて。
へえ。

なんかその中で特に印象的だったこととかありますか？
あ、そうですね。うーんと 面白かった、なんかええと、いつもだったら車でこう移動するんですけど、まあ今回移動するのに車も使ったんですけど、あの自転車に乗って
うん。 ああ。面白そう、はい。
レンタサイクルを使って、はい、ちょっと場所移動してみたんですけど、やっぱりこの街を
うん。
あの細かく細かくというかね、お店とかちょっと覗いてみたりとかできたので良かったなと思ったのと、で、ま、そのね、で、あの自転車で回ってる時になんか映画の舞台になった
そうですよね。うん。 はい。
ええ、今会い今会いに行きますっていう映画の舞台になったそのケーキ屋さん洋菓子屋さん
ええ、あるんですか？うん。 はいはい、ありますね。 へえ、あ、い今もあるんですか？
ありますあります。それそこを見つけて、ああ、なんか、で、そのたまたまその一緒に行ったお友達がその映画がすごく好きだから好きだったらしくて、すごく喜んでくれたので。偶然見つけたんですけど
え、すごい。 はい。 あ、ケーキとか食べたんですか？
あ、ええとケーキ、あ、なんかシュークリームかなんか食べたかな。
あ。あ、いいですね。あ、じゃそれってあの今回でん自転車で巡ることでいつもとは違う視点でその街がとか見れたってことだったんですけど、ここに行こうとかじゃなくて、その街の散策でいろんな発見が新しくあったって感じですか？
うんうん。うん。 うんうん。 そうですね、はい。 うん。 あ、そうですね、そんな感じです。で こう目的、まあ目的はほんとに神社を全部回ってみる
うーん。 はい。
だったんですけど、その途中にあるこうサプライズというか、こんなんあったなみたいな
確かに嬉しいですね。
まあとても、はい、発見があって凄く楽しかったです。そのてゆか、こうあんまり。その、まあその街でゆっくりこう散策するっていうことを今まで知ってなかったので、なんか、うん。まあ、その友達のおかげかなとは思ってますけど、そういうそういうこそうし見ようって提案してくれたのは、その
うん。 うーん。 なるほど。 ああ。 うん。
その子だったので。
じゃ今まで諏訪大社に行くなら諏訪大社に行って帰るみたいな感じだったのが、そこに行って、あのちょっと散策をしようみたいな感じで
そうですね。うん。

うんうんうん。
うそうやってサプライズ、あ、これここにあったんだみたいな、新しい発見もあって楽しかったっていう感じですか？
うんうんうん。 そうですね、はい。
うーん、気候はどうだったんですか？なんか、ん天気が良かったとか。うん。
あ。でも今今の季節ぐらい、9月、10月、それくらい、11月くらいだったかな。うん、天気も良くて、うんうんうんうん。
あ。 うん。 長野はい。 長野だとちょっとす涼しいぐらいですかね、もうこの時期。うーん。いや、お目当てのはい。
涼しいぐらいでしたね。うん、ちょっと羽織りうん、羽織ものをして、自転車乗ってって感じす、うんうんうん、はい。
あ。 あ、そうだったんですね。 お目当ての諏訪大社はどうだったんですか？
わあ、良かったですね、やっぱり。はい。
ああ。 具体的に何が良かったですか？
うん、う。 ま、それも、なんだろう、宝物館みたいなの
うん。
を、ま、それもその友達の提案だったんですけど。そこの宝物館、そのなんかなんか、えっと
はい。 宝物館ですか？ はい。
たかえっと、なんだろう。
なんか倉庫みたいなところが、 はあ、そうなんですね。あじゃ仏像とあん仏像じゃないか、大社だからお寺じゃなくて神社ですもんね。<laughs>
そうごめそうですそうですそうですそうでん。 うんうん。 仏像とかじゃない、何だったかな、鏡。そう、なんか鏡とかあったかな、ちょっと覚えてないんですけど。
あっ。んんそっかそっか。お供えのはい。
なんで、その、そうですね、そういったものを見れたりとか。
うーん。 あ、そうなんですね。いいですね。
ちょっと、うん、ま、でも、そうですね、全部回れたのも良かったし。うんうん。
うーん。それって一つ一つの、その、お社が離れているんですか？それともその敷地内に
あ。 離れてます離れてます。やっぱ車で移動しないといけない場所にあるので。
あ。 あっ。 そんなに離れてるんですね。
離れてます離れてます。街って。 うんうん。
ああ、それをこうじんそこの間を自転車でめ回りながら街も散策できたっていう感じなんですか？
そうですね、はい。あ。
う-ん、それはいいですね。
あの諏訪大社からその下の方の神社に行って、そこから、えっと、また別の神社に行くのに自転車。そことそその神社は下下の神社ともう一つの神社は、あの、電しええ、自転車で回れるぐらいの距離なんですけど、諏訪大社自体は結構ちょっと、と遠いというか。
はい。 うん。 うーん。 あ、そうなんです、山の奥っていうか、うん。
はい。山のいや、逆に街中な感じですね。うん。はい。
あ、そうなんですね。へえ、すごいですね。いいですね。
うん。 はい、楽しかったです。
いやまもう1回行きたいなとかありますか？